อ่า อินเทอร์เน็ตช้าเนี่ยไม่ค่อยเกิดค่ะเพราะมันอยู่ในเมืองเนาะ มันก็จะทันสมัยเรื่องนี้หน่อยก็จะ เรื่อง เนี่ยก็จะหมดปัญหาไปแต่ไม่มีสมาธิเนี่ยที่สุดเลย
อืม อ๋อ ค่ะ ตื่น ค่ะ
จริงที่สุดเลยค่ะ อ่า ช อย่างเช่น เลยระหว่างเรียนอยู่เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ 30 นาทีแรกเท่านั้น หลังจากนั้นคือเขาก็จะไปหยิบของเล่นเขามานั่งเล่น ต่อหน้าคุณครูกับเพื่อนเขานี่แหละ นั่งเล่น คุณ ครูก็พูดไป นี่ก็ เล่น ไป อย่างเงี้ย เราก็คอย ต้องคอยดุไป ต้องคอยเก็บ คอยเอาไปซ่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เอ่อ เพื่อน ๆ เขา เวลาเขาอยู่หน้าจอพร้อม ๆ กันน่ะค่ะ
อุ๊ย ต่อหน้าเลย ขา
เออ ก็จะคุย ก็จะคุยกันน่ะ คือไม่ฟังคุณครูอะ แต่ว่าคุยกันน่ะ เข้า เข้า เข้าใจ เข้าใจเด็กซนไหมคะ?
เข้าใจ นี่เข้าใจเลย น้องยังเด็กด้วยเนาะ
อ่า ประมาณนั้นเลยแหละ เขาเปิดไมโครโฟนแล้วเขา เขาก็คุยกันกับเพื่อน ในขณะที่คุณครูก็สอนอยู่ไง ใช่ แล้วคุณอาก็นั่งหน้าชาสิ เราก็ต้อง พยายามปิด ปิดไมโครโฟน แล้วนี่ก็แอบเปิด แล้วเรา ก็ปิด อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบ โอ้โฮ สนุกมากค่ะ เหนื่อยด้วย สนุกด้วยตอนนั้นน่ะ อือ
<chuckles> อืม ครับ <chuckles> อืม อืม เข้าใจ ๆ น่าจะวุ่นวายน่าดูเลยเนาะช่วงนั้น อืม
ใช่ ใช่ค่ะ มาคิดว่า แบบ "แล้วหลานเราได้อะไรบ้างไหมเนี่ย คุณครูสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง สักอย่าง" <chuckles> ใช่ จ้ะ ทางนั้นล่ะค่ะ? ค่ะ
อ่า อือ เข้าใจ ๆ อุ๊ย แต่ของเราก็มีปัญหา ของเราก็มีปัญหาแบบเหมือนช่วงเรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะ จะเป็น ไฟดับตึกขวา เพราะว่าบ้านเราอะค่ะ มันจะอยู่ในสวน แล้วทีเนี้ยค่ะ ด้วยความที่มันอยู่บนเขาอะค่ะ ก็คือ สัญญาณมันจะไม่ค่อยมีแล้ว 1 คือ สัญญาณไม่ ไม่ค่อยมีอะ เราไม่ค่อยอะไร เพราะว่าเราใช้เป็นแบบไวฟายเนาะ มันก็ไม่ได้มีผลกระ ทบ อะไร แต่ว่า
อ๋อ ค่ะ อืม อา ค่ะ ๆ
คือเวลาลมพัดมา ทีหนึ่งอะค่ะไฟจะดับเลย เชื่อไหม <chuckles>
แต่ถ้าไฟดับล่ะคะ จ้ะ เออ ถ้าไฟดับนี่ลำบากเลยอะ ต่อให้มี Wifi นะ แต่ไฟดับ นี่ก็คือจบ
อืม จริง ค่ะ จบแล้วไม่มีสัญญาณด้วยตัวเอง อืม
เออ เออ แล้ว ทำยังไงเนี่ย แล้วนี่ต้องเรียนเองเลยสิทีเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันปัญหาบ่อย แบบนี้บ่อย ๆ อะ
อืม ใช่ค่ะ แต่ว่าโชคดีที่ม. ของเราอะ เวลาแบบเหมือน สอนเสร็จ อะคะ เขาจะเอาไปใส่ใน เหมือน คลาสรูม แล้วก็ให้เด็กอะค่ะ เข้าไป ทบทวนซ้ำ ได้ ใครใช้แล้วเปิดให้ติด F นะ ค่ะ อืม
ค่ะ อ๋อ ให้เข้าไปดูซ้ำได้ อ๋อ เออ ๆ ๆ ก็ดีค่ะ เออ ๆ มัน มันก็ดี มันยังมีวิธีแก้ไขให้เราเนาะ นะคะ แต่พูดถึงว่า อ่า ผ่านช่วงระยะเวลาการเรียนออนไลน์มาได้เนี่ยค่ะ อืม เป็นอะไรที่ ที่เก่งนะ เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบต้อง challenge ตัวเองมาก ๆ เลยอะ ใช่ไหมคะ จะต้องเพิ่มความขยันให้กับตัวเองเป็น 2 เท่า เพราะว่าอ่าน เรียนกับคุณครูด้าน ในจอไปเราก็ไม่ค่อยเข้าใจ เราต้องมาขยันเพิ่มเองอะ เนาะ
ใช่ค่ะ ค่ะ อืม จริง จริง ค่ะ อืม ค่ะ

จริง ๆ เพราะว่า เหมือนเราแบบ ถึงคุณครูตั้งใต ตั้งใจสอนขนาดไหนอะค่ะ มันก็จะมีโมเมนต์แบบ อะไรอะ อันนี้ หมายถึง อะไรนะ ต้องทำยังไง มัน ก็จะ มีแบบนี้อยู่แล้วค่ะตัวเอง อืม ค่ะ
อืม ค่ะ เออ เออ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ๆ แล้วพอกดถามเข้าไปบางทีก็ไม่ได้อ่านหรอก อ่าน อ่านไม่ทันหรืออ่านไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ ก็ไม่ได้ ไม่ได้อธิบายให้ฟังเพิ่ม อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเรียนออนไลน์ผ่านมาได้ ก็แปลว่าต้องแข็งแกร่งมาก ๆ ในการเรียนค่ะ <giggles> จ๊ะ
อืม จริง บางที บางทีครูไม่เห็น อืม ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> จริง จริง ๆ อันนี้เราเชื่อเลย แล้ว แล้วอัน นี้อะค่ะ ถ้าสมมติว่าต้องเทียบแบบการเรียนในห้องกับการเรียนแบบออนไลน์อะค่ะ อันนี้คิดว่ามันแบบ เราได้อะไรเพิ่มหรือว่าลดลงไหมคะ?
ค่ะ เออ เรียนในห้องเรียน เอาเป็นว่า ถ้าเรียนในห้องเรียนได้ เรียนในห้องเรียนดีกว่าค่ะ จริง เลย ไม่ ด ไม่ว่าวิชาอะไรก็แล้วแต่ ขอเถอะไปเรียนใน ห้อง อย่าออนไลน์เลย จริง ๆ ค่ะ พวก อือ เด็กเขาจะเข้าใจมากกว่า แล้วก็สนใจมากกว่าด้วยอะค่ะ เออ อืม
ค่ะ อืม จริง อันนี้เรา เห็นด้วย ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ แล้ว ค่ะ อืม จริง ๆ ค่ะ แล้วเรานึกถึงช่วงนั้นที่แบบเหมือนโควิด แล้วต้องเรียนออนไลน์ แล้วเรานึกถึง อ่า คนที่เรียนหมอวิศวะหรือว่าแบบก่อสร้าง อะไร อย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม นั่นคือ ยาก เลย อืม
จริง ๆ เรารู้สึกว่า โอ้โฮ แบบลำบากมากแน่ ๆ อะ อือ ขนาดเรียนในห้องก็แบบ ยังแบบ ยังจะไม่ไหวแล้ว แล้วแบบเรียนออนไลน์ อย่างเงี้ย เออ ขนาดเราเรียนคณะปกติยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะตัวเอง อืม
อืม ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ แต่ถ้าเราเรียนหมอก็คงแบบ โอ้ ก็ต้องเก่งเป็น 2 เท่าอะ ต้อง เก่ง ต้องเก่งกว่าอาจารย์แล้วอะตอนเนี้ย เพราะว่าต้อง ต้องเรียนเอง ต้องรู้ เองอะ ประมาณนี้เลย เออ ค่ะ
ค่ะ อืม <chuckles> จริง <chuckles> ค่ะ อืม เรารู้สึกได้ว่า ช่วงนั้นมันจะมีมีม แบบเอามาล้อกันหรือเปล่า ว่าประมาณว่า อ่า พวกเด็กวิศวะที่เรียน ออนไลน์เงี้ยค่ะ จบมาแล้วฐาน ทำฐานแบบโครงสร้างจะเบี้ยวนู่นนั่น เห็นไหมคะ เออ โดยที่เพื่อนเหมือนเอามาล้อ กันอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะ
อือ ค่ะ จะเบี้ยว เออ ใช่ ๆ ๆ เคยเห็น ๆ เออ ๆ ใช่ ๆ ก็จริงเนาะ เพราะว่าเขา เขาไม่ได้ไปทำให้คุณ คือไม่ได้ไปทำที่อาจารย์ที่มหาลัยอะ แล้วอาจารย์เขาก็ไม่ได้ดูหรอกว่า เอ่อ โครงสร้างมันถูกหรือมันเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย เออ เป็นเรื่อง จริง ค่ะ เพราะงั้น วิศวะอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งก่อน ถ้าเกิดว่า ช่วง ผ่านมาทางเรียนออนไลน์มา อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
<chuckles> ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อืม <chuckles> จริง ๆ ค่ะ ค่ะ อืม จริง ๆ อุ๊ย แล้วอย่างเงี้ย ค่ะ ในอนาคตอะค่ะ คิดว่าแบบการเรียนออนไลน์จะเปลี่ยนแบบไปยังไงบ้างคะ หรือว่าควรปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะ?
อา ขอเลย ขอเลยค่ะ ถ้าขอได้ ขอเลยอย่ามี อย่าให้ เกิดขึ้น อย่าให้มีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นอีกเลย ขอแบบนี้เลยจริง ๆ นะ คือ เอ่อ เดี๋ยวนี้มันจะมีอย่างงี้ค่ะ ที่น้อง ๆ เขาเรียนกันภาษาอังกฤษแบบที่มีคุณครูเสมือนน่ะ ที่ฝึก กับโรบอตอะ
อืม ค่ะ <chuckles> อย่ามีดีกว่า เนาะ <chuckles> ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม

อืม จริง
เพราะว่าถ้าเหมือน ถ้าเหมือนทางเนี้ย เหมือนทางเนี้ย ก็คือหลาน สังเกตเห็นได้เลยชัดเจนมากค่ะ ก็คือคุณ บายอะไร คือเขาก็ไม่ฟังอะ ไม่ใช่ว่า คือไม่ใช่ว่าคุณครูไม่อธิบายนะ อธิบายค่ะ แต่ว่าน้องเขาไม่ฟัง เพราะว่าเขาไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วอะ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ จริง แล้วยิ่งอยู่ บ้าน น่ะค่ะ แต่แบบไม่ค่อยมีใครคุม เรา เราพูดอย่างนี้เลยดีกว่าว่า เหมือน อ่า เหมือนเราเรียนอะคะ แล้วก็
อืม ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ เออ ๆ เออ ถ้า ถ้า เออ ถ้าเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่หน่อยเนาะ เขาก็จะไม่ต้องคุณ ไม่ต้องคุมไงน้องก็เรียนไปได้เลย ใช่ไหมคะ ใช่ แต่ทางเนี้ยเป็นหลานเด็กหน่อย แล้วก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอคุณครูสอนเสร็จก็ เราก็ต้อง ภาระเราอีก เราก็ต้องมาสอนซ้ำอีก เพราะว่า น้องไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องที่คุณครูสอนอย่าง เงี้ย เออ ก็เคยพูดเล่น ๆ กับ กับ เอ่อ ๆ คุณสามีด้วยเหมือนกันค่ะว่า อย่างงี้เราต้องไปขอเงินเดือนจากโรงเรียนเขาด้วย ไหม <chuckles> เพราะเราเป็นคนสอนหมดเลย <chuckles> เออ เออ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ้ย เข้า ใจ อืม ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อุ้ย แต่เข้าใจนะ เข้าใจ เพราะว่าน้องเราก็แบบเหมือนช่วงนั้นก็เรียนออนไลน์เหมือนกัน แต่ว่าเหมือนของน้องเราอะค่ะ ก็คือคุณแม่เขาเนี่ยจะต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลแบบ อ่า ลูกเลย อืม ใช่ ๆ เพราะว่าแบบเหมือน เหมือนพอเรียน ออนไลน์ปุ๊บอะค่ะ แล้วก็เขาไม่มีใครอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะ ก็เลย คุณแม่ก็เลยต้อง ลาออกจากงาน อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม โอ้ย เอ็นดูจัง ค่ะ ค่ะ โอ้ย เอ็นดูจังค่ะ ทางหลานนี่ ดีหน่อยค่ะ เพราะว่าเราสลับกันได้ค่ะ คุณ พ่อเขาบ้าง คุณแม่เขาบ้างเราบ้าง คุณสามีเราบ้างเงี้ย ช่วยสลับกันค่ะ ช่วยมาดูแลเขา อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ ใช่ค่ะ ดูกันทุกคนเลย หลานคนเดียวเรียนทุกวิชา <chuckles> เราก็ไปดูทุกวิชาเหมือนกัน <chuckles> สนุก มากเลย
อืม อืม <chuckles> ค่ะ อืม ไม่มีใครว่างใช่ไหมคะ? อืม อืม ค่ะ อุ้ย น่ารักนะ น่ารัก รู้สึกว่าแบบได้ผลัดกันดูแลแบบหลานได้มีเวลาให้เขาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหรอก เพราะว่าจากที่แบบว่าเคย เคยรักกันดี ๆ ก็อาจจะมีดุกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็จากที่แบบ เอ่อ คุณอา คุณอางี้ ก็จะแบบไม่ ไม่แล้วช่วง ช่วงเรียนออนไลน์จะไม่คุณอา คุณอาแล้ว <chuckles>
ค่ะ <chuckles> อือ อุ้ย เข้าใจ ๆ แล้วอันเนี้ยค่ะ เวลาน้องเรียนเคยเจอปัญหาแบบอินเทอร์เน็ตช้า หรือว่าไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่ค่อยมีสมาธิไหมคะ?
อืม ค่ะ